ถูกต้อง ดังนั้นจริง ๆ แล้วอะค่ะ ใน ในมุมมองของเรา คือเราคิดว่า การที่แตกต่าง แต่ว่าถ้าสมมุติมันแตกต่างทุกวัน ทั้ง อาทิตย์เลย อันเนี้ยความสัมพันธ์มีผลกระทบแน่ ๆ แต่แค่แบบ เออ อาทิตย์หนึ่งอาจจะครั้งหนึ่ง อะไรอย่างเงี้ยค่ะ ถ้าในมุมของเรานะ เราคิดว่าน่าจะไม่มีผลกระทบ แต่ถ้า แบบ โอ้โฮ ทั้งอาทิตย์เลย เอาแล้วสิ ถูกไหมคะ อืม ดังนั้น จริง ๆ แล้ว อะค่ะ ถามว่า "การกินอาหารร่วมกันน่ะ มันสร้างความสัมพันธ์ในครอบครัวไหม?" เอ่อ หรือ "ความสัมพันธ์ที่ดีไหม?" เรายอมรับว่าดี เพราะว่าคนน่ะมันจะคุยกัน หรือมีความรู้สึก ที่ดีใน เวลา ตอนไหน ในเวลาท้องมันอิ่ม พอท้องมันอิ่ม ความสบายใจมันเกิด ดังนั้นเนี่ย พอความสบายใจมันเกิด เวลาที่คุยอะ คุยอะไรมันก็อร่อย ยิ่งถ้าอาหาร อร่อยเนี่ย คุยอะไรก็ขำได้ตลอด สนุกไปหมด แย่งอะ เขาเรียกว่า ใช้คำว่า "แย่งกันคุย" เลย ว่างั้นเถอะ
ค่ะ อืม ค่ะ อา เออ ค่ะ อืม ใช่ อืม อืม ค่ะ อืม อืม ๆ ใช่ ทุกวัน อืม โอ้โฮ เห็นด้วยมาก ๆ เลยค่ะ ค่ะ อืม ดี อืม เนาะ แบบเปิดใจกันมากขึ้น อืม อืม อืม ใช่ ค่ะ อืม สนุกไปหมด อืม ใช่ เห็นด้วยมาก แล้วยิ่ง ใช่ โอ้โฮ ใช่เลย ๆ เห็นด้วยมาก ๆ เลยว่าแบบการทานอาหาร แบบมัน โอ้โฮ มันส่งผลโดยตรงเลยเนาะคุณบ้าน กับความสัมพันธ์ต่อคนอื่น ๆ เนาะ แล้วอีกแง่หนึ่ง ถ้าเกิดว่า โอ้โฮ เราหงุดหงิด อาหารมาช้าหรืออาหารไม่อร่อย แล้วเรา โอ้โฮ หงุดหงิดปุ๊บ มันก็ส่งผลกับความสัมพันธ์ไปอีกแบบนะคะ มันอาจจะทำให้ อาจจะไปในทางที่ไม่ดีเนาะคุณบ้าน
อืม ใช่ ใช่ อือ ๆ ๆ หักค่าตัวไป เออ ถูกต้อง อืม ใช่ ใช่ ทุกอย่างมัน มันขึ้นอยู่กับสถานการณ์ แล้วก็เวลา ณ ขณะนั้นเสมอ ไม่ มันต้องปรับไปตามสถานการณ์ ไม่มีอะ เราจะบอกว่า ในโลกใบนี้ไม่มีอะไรสมบูรณ์แบบหรอก
ใช่ อา ใช่เลย ๆ อืม ค่ะ อา ใช่ ทุกอย่างมันต้องมีการเปลี่ยนแปลงให้พร้อมกับคนรอบข้าง หรือว่าปรับให้ทุกอย่างให้พร้อมกับสถานการณ์ อย่างที่คุณบ้านพูดมาเลยค่ะ
อืม ไท่ ใช่ ใช่ เห็นด้วย อันเนี้ย มัน มันไม่มีอะไรตายตัว เพียงแต่ว่า ณ เวลานั้น เราจะดำเนินการยังไง เพื่อให้ความสัมพันธ์ แล้วก็การสร้างมิตรภาพที่ ดีใน ระหว่างการร่วมรับประทาน อาหาร
อืม ใช่ อา อืม อืม ใช่ โอ้โฮ อืม จริงมาก ๆ เลยค่ะ วันนี้ ก็คือพอได้มาคุยเกี่ยวกับประเด็นอาหาร และก็ความสัมพันธ์เนี่ย โอ้โฮ รู้สึกว่า มันเป็นสิ่งที่สำคัญเลยเนาะคุณบ้าน กับชีวิตของใครหลาย ๆ คนเลย อืม ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของ ครอบครัว เพื่อน หรือว่าคนสนิท หรือว่าคนรักเนาะ อืม
อืม เออ ค่ะ ใช่ ใช่ ใช่ ใช่ เห็นด้วย ๆ เลย อืม ใช่ ถูกต้อง มันมีทุก มัน มันมีแล้วแต่ใครจะไปโมเมนต์กับใคร ใครจะมีความสัมพันธ์ช่วงเวลาไหนกับใครเท่านั้น เอง เนาะ ค่ะ
ค่ะ ใช่เลย ใช่ โอ้โฮ ยังไงวันนี้ ก็คือขอบคุณค่ะ

อ๋อ แต่ถ้าถาม เรามีเหตุการณ์แบบนั้นบ้างไหม? สำหรับเราอะค่ะ ก็จะไม่มีหรอก ถ้าเป็นเหตุการณ์ แบบนั้น แต่ถ้า ถึงอีกมุมหนึ่ง น เอ่อ ในยุคที่คนน่ะชอบกินคนเดียว หรือสั่งอาหาร ดิลิเวอรี เนี่ยค่ะ คิดว่ามี ผลกระทบต่อความสัมพันธ์ยังไงบ้าง? แต่ถ้าในมุม ของเราก่อนนะ ถ้าในมุมของเราเองอะค่ะ ถามว่ามีไหม? เอ่อ ของเราอะ ไม่ เพราะ มันขึ้นอยู่กับสถานการณ์ บางครั้ง บางคนน่ะค่ะ อารมณ์อยากอยู่คนเดียว เคยเป็นไหม?
อืม อืม ค่ะ อ๋อ ค่ะ ค่ะ อา อา ค่ะ โอ้โฮ ค่ะ อืม ค่ะ อื้อฮือ อ๋อ ค่ะ อ๋อ เข้า เข้าใจ เข้าใจเลยค่ะ อืม
เออ อยากกินคนเดียว หรือบางครั้งอาหารที่กินกับเพื่อนวันเนี้ย เพื่อนอยากกิน ส้มตำ แต่ฉันอยากกินก๊วยเตี๋ยวอะ
อืม อืม เราอยากกินก๊วยเตี๋ยว อืม เนาะ มันก็ขัดแย้ง ใช่
เอ่อ มันก็ จำเป็น ต้องแยกกัน เอ่อ ดังนั้นความขัดแย้ง ห ความเห็นต่าง แต่ก็ไม่ได้ทำให้ความสัมพันธ์นั้นน่ะลดน้อย ถอยลง อย่างเงี้ยค่ะ เราก็ "โอเค เธอ เธอไปกินส้มตำ งั้น ฉันไปกินก๊วยเตี๋ยวนะ ฉันอยากกินก๊วยเตี๋ยว" ก็ ก็จบกันไป ความสัมพันธ์ก็ยัง ถูกต้อง มันก็ยังสามารถ เป็น แบบ เดิมได้ เออ อย่างเงี้ยค่ะ หรือบาง เราเจอแบบนี้ เราเจอแบบนี้อีกที่หนึ่งล่ะค่ะ เราเจอ คือคนบางประเภทที่ชอบสั่งอาหารเป็นดิลิเวอรีมา
ค่ะ แย่ลง อืม ๆ ๆ ค่ะ อา ก็แยกกันได้เนาะ อืม ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดี อืม ใช่เลย เพราะบางคน อืม ค่ะ ค่ะ ว่ามาเลยค่ะ